Да, и это это сложно, э, ровно настолько, чтобы ты не х захотел опустить руки, и в то же время просто так, чтобы у тебя вот как-то было хорошее настроение. То есть ты в таком каком-то балансе находишься, и, э, то есть это мебель, которую можно быть может быть, весело собрать с девушкой, да.
Мгм. <laughs> Да, сто сто процентов.
И и вы оба и вы оба проникнетесь этим процессом, вы что-то сделаете вместе. Если вы недавно съехались, вы обставляете квартиру, и вы собираете мебель, это сродни какому-то да, это сближает, вот, э, делает вас ближе, и как бы это это видно, что это продумано. То есть видно, что люди работали над тем, чтоб процесс был вот таким. Потому что если купить какую-нибудь с среднюю, допустим, по цене, даже не самую дешевую мебель, и начать ее собирать без опыта- это ужас. Ну, то есть собрать у да, собрать шкафы, чтобы там был угол 90 градусов, да можно над одним шкафчиком провести там, ну
Это сближает. Мгм. Мгм. Мгм. Да, зачастую. Мгм.
несколько часов, а, может быть, даже и дней, когда всё вместе придется собирать, и ты увидишь, как оно всё уплыло в одну или другую сторону.
А Не говоря о дверях, которые надо повесить так, чтобы они ровные были и со соотносились друг с другом. Это ж вообще невозможно.
Окей, не, н да, да. <chuckles> О дверях вообще не хочется говорить, да, это это такое, в как будто, вот я всё готов сделать, но на дверь я всё-таки позвоню кому-то, кто разбирается.
Мгм. М, <chuckles> не будем говорить о дверях. А как девушка отреагировала?
<laughs>